Wah ini wah ini sebenernya aku suka topik ini <chuckles> aku suka sekali, <chuckles> eee, <tsk> jadi keluarga aku tuh kayak punya rutinitas gitu. Tiap pagi tiap pagi bangun tidur, eee, mama aku itu selalu bilang, eee, kalo bangun pagi. Bangun pagi itu maksudnya, eee, bukan ya sebenernya untuk melakukan hal-hal aktifitas yang lain kayaknya, e nyiram tanaman, yang masak pasti kan, eee, siapa, mama tuh selalu bilang kalo yang a kalau ada udah kalau udah ada yang masak, seumpama aku atau kakakku masak gitu kan, eee, mamaku ngerjain yang lain gak apa-apa gitu. Nah
Hmm. Mhm. Wow. Heeh. Oh. Jadi langsung inisiatif coba yang lain lah, nggak eee, semuanya nggak usah ngumpul di dapur gitu ya.
terus